คุณทำยังไงถึงจะเป็นเพื่อนที่รับฟังได้ดีขึ้นเนี่ย อยากจะให้ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ?
ได้เลยค่ะ ก็ โอ้โฮ! เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนมาคอยระบายเรื่องนู้น เรื่องนั้น เรื่องนี้เป็นประจำเลย เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร เหมือนเป็นศูนย์ร้องทุกข์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็เหมือนจะมาค้นพบว่า การที่จะเป็นคนที่รับฟังที่ดีเนี่ยต้องทำยังไง ก็ช่วงตอนมหาลัยเลยอะค่ะ
อือฮึ อืม ยังไงครับ ช่วงนั้นน่ะเป็นยังไงบ้าง? อะฮะ
ก็คือ ก็คือช่วงนั้นน่ะค่ะ ก็คือเหมือน เหมือน อะ เราไปเจอสังคมใหม่เป็นเพื่อนใหม่ ไม่ใช่เพื่อนโรงเรียนเดียวกันจากมัธยม ก็ เอ่อ จากคนนู้นมาจากใต้ คนนู้นมาจากเหนือ คนนู้นมาจากอีสานน่ะค่ะ ต่างคน ต่างที่ ต่างบ้าน อย่างเงี้ย พอมันมาอยู่ด้วยกันน่ะค่ะ สิ่งแรกปัญหาแรกที่เกิดขึ้นก็คือ คิดถึงบ้าน คราวเนี้ยพอคิดถึงบ้านน่ะค่ะ เพื่อนก็จะมาบ่นว่า "อุ๊ย อยากกลับบ้านจังเลย ไม่อยากอยู่ที่นี่ ทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่" แล้วคือ เหมือนตอนแรกก็จะแบบว่า เป็นคนที่แบบว่าคิดยังไงก็พูดอย่างงั้นน่ะค่ะ เหมือนเป็นคนพูดตรง ๆ แต่ที่จริงจะเรียกว่า ขวานผ่าซากก็ได้ ก็คือตรงเกินไปอะค่ะ แบบว่า "อ้าว! ก็เลือกมาแล้วก็ทน ๆ ไปสิ จะมาบ่นทำไม" อย่างเงี้ยอะค่ะ ซึ่งพอ พอ พอ เอาจริง ๆ อะ พอเราพูดไปอะ แล้วมันเหมือนได้ยินเสียงสะท้อนอันนั้นกลับมา เรารู้สึกว่า อุ๊ย ประโยคเนี้ยมันดูไม่น่าฟังเลยนะ มันดูเหมือนแบบไปทำร้ายจิตใจคนที่เขามาระบายความทุกข์มาก ๆ เลยอะ ก็เลยเปลี่ยนวิธีการพูดว่า อา
อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา อืม ครับ อ้าว! แล้วทำไมถึงเปลี่ยนได้ครับ? เปลี่ยนเองเลยเหรออันนี้?
คือ ใช่ค่ะ เปลี่ยนเองเลย เพราะรู้สึกว่ามัน มันไม่ได้อะ ถ้าเป็นเราล่ะ นึกถึงว่า ถ้าเป็นเราอะ ที่ไปเล่ากับเพื่อนแบบนั้นน่ะ แล้วเพื่อนพูดแบบนั้นกับเราอะ เราจะรู้สึกยังไง ก็เลย
อ๋อ รู้ตัวเองเลย อะฮะ ครับ อ๋อ อะฮะ ครับ อ๋อ ก็ดีมาก ก็เหมือนคิด คิดทบทวนว่าเนาะ เราก็ โอ้โฮ บางทีก็แรงไปนะ อะไรเงี้ย ใช่ไหม ก็เลยทำยังไงครับทีนี้?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คิดแบบนั้นเลย ใช่ค่ะ ก็เปลี่ยน เปลี่ยนวิธีการพูดใหม่หมดเลย จะเป็นคนที่ฟังเพื่อนน่ะบ่นจนจบ แล้วค่อยออกความคิดเห็น
อือฮึ ครับ อ๋อ ก็คือไม่ ไม่แทรก ไม่อะไรแล้ว อะ บ่นมาเลย เดี๋ยว ๆ ฉัน เดี๋ยวฉันจะช่วยแนะแนวทาง เธอเอง อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? อา ๆ ๆ
ใช่ค่ะ หลัก ๆ ก็คือ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เหมือน เหมือน เหมือน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนเป็นฝ่ายซัปพอร์ต เป็นซัป ฝ่ายสนับสนุนไปเสียมากกว่าอะค่ะ แทนที่เราจะแบบว่าพอเพื่อนพูดมาปุ๊บ เราพูดไปเลยว่า เนี่ยก็ทำอย่างงั้นอย่างงี้สิ มันเหมือนเราไปบังคับฝืนใจเขา ทั้ง ๆ ที่บางครั้งเนี่ย เพื่อนน่ะค่ะ แค่ต้องการที่ระบายเฉย ๆ เขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำ เพราะบางทีเราก็เป็น นึกถึงว่า สิ่งที่เราอะอยากให้คนอื่นทำกับเรา เพราะฉะนั้นเราก็อย่าทำในสิ่งที่เราเนี่ย ไม่อยากให้คนอื่นทำกับเรา ก็ทำกับเพื่อนแบบนั้นแหละ
ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม ครับ โอ้โฮ ก็แปลว่า ก็ดีนะแบบนี้ ก็แปลว่าคุณก็คิดได้ ก็แบบว่า คือก็กลายเป็นเหมือนกับว่า คือมันก็ได้ทำให้คุณได้ไตร่ตรอง ได้แบบว่าคิดได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ? ในการพูดคุยกับเพื่อน อย่างเงี้ย แล้วแบบมีไหม ที่แบบว่าบางทีที่แบบ เราแบบว่า ฟังกันไม่เข้าใจกันบ้าง? อะไรเงี้ย แล้วแบบบางคนก็ใช้อารมณ์ อย่างเงี้ย แล้วมันจะทำยังไง? ให้แบบอยู่ ใช่ไหม? คือเวลาคนที่ใช้อารมณ์มา คือแน่นอนแหละ พอเราเจอคนที่ใช้อารมณ์แล้วอะ บางทีมันก็กระทบกระเทือนจิตใจเรา เราก็มีอารมณ์เหมือนกันนะ อะไรเงี้ย ใช่ไหมครับ? เออ ความคิดจะเป็นยังไงอะ? อืม
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ โอ้ จริง ก็จริงค่ะ ใช่เลยค่ะ ก็ ก็มี ก็มีบ้างนะคะ เอาจริง ๆ อย่าง อย่างเช่น อ่า เป็นคนใกล้ตัวเลย แบบว่าแฟนเราเนี่ย อย่างเงี้ย บางทีอะ เขา เขาทะเลาะกับ กับครอบครัวเขาอะค่ะ แล้วเขาอะมาบ่นให้เราฟัง ซึ่งแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ย คำพูดที่ออกมาจากปากเขาอะค่ะ บางครั้งก็แรงมาก ๆ สำหรับเราเลย เราแบบว่า โอ้ มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ เพราะฉะนั้นเราเคยที่จะเลือกที่แบบว่าใจเย็น ๆ ไม่ต้องพูด คือ คือแบบว่ามันไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอก ใจเย็น ๆ ลองตั้งสติก่อน อาจจะคิดอะไรก็ได้ แต่พอเรายิ่งเหมือนพูดว่าใจเย็น ๆ น่ะค่ะ มันเหมือนเป็นตัว trigger เหมือนเป็น เป็นตัวกระตุ้นให้เขาเนี่ย อารมณ์ยิ่งร้อนขึ้นน่ะค่ะ ซึ่งเราเคยเจอเคสแบบเนี้ยกับเพื่อนเราเอง เพื่อนเราก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกัน เขาอะ เหมือนตอนนั้นเขาโมโหเรื่องอะไรสักอย่าง แล้วเขาก็มาบ่น ๆ พูด ๆ ให้ฟัง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เลยบอกว่า ใจเย็น ๆ ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ พูด แล้วเขาก็บอกว่า หันมาพูดว่า อย่ามาบอกให้เราใจเย็นนะ โอ้ พอเขาพูดอย่างนั้นมา โอเค ใช่ แล้วเราก็เลย แล้ว แล้วเหมือน เหมือนตอนนั้นน่ะ ด้วยความที่เขาโมโหใช่ไหม? เขาก็เลยเหมือนแบบเรา เราก็ตีความไปว่า อุ๊ย เขาโกรธเราเหรอ ที่เราไปพูดแบบนั้นน่ะค่ะ จนเรา ครั้งนั้นน่ะ เราร้องไห้เลยแบบว่า อุ๊ย เราก็หวังดีนี่ ทำไมเพื่อนถึงแบบว่าใส่อารมณ์แบบนั้น จนเหมือนเพื่อนอารมณ์เย็นลง เราอารมณ์เย็นลงแล้วค่ะ ก็มาคุยกันว่า คือเขาอะไม่ชอบให้ใครมาพูดว่า ใจเย็น ๆ เพราะว่า คือด้วยความที่เหมือนคน เหมือนปรอทมันแตกอยู่อะค่ะ ปรอทเนี่ย ความดันขึ้นสูงเลย แบบว่าความร้อนนี่ถึงขีดสุดเลย ถ้าเราไปพูดว่าใจเย็นน่ะ เหมือนเราไปเพิ่มความร้อนให้เขา เขาบอกว่ามันเป็นสำหรับเขา เหมือน เหมือนมีคนมาบอกเขาว่า อย่าทำ อย่าทำ อย่าทำอะ ซึ่งเขาไม่ชอบให้ใครมาห้าม แต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะค่ะ อันเนี้ยเราต้องเข้าใจอันดับแรกเลยว่า การรับมือแต่ละเรื่อง ความเครียด หรือว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราอะต้องเข้าใจ เขาเรียกว่าอะไร เหมือนคาแรกเตอร์ หรือว่าบุคลิกของแต่ละคนให้เข้าใจ แล้วก็ เราก็จะเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนมากขึ้น แล้วก็จะเป็นผู้ที่รับฟังที่ดีมากขึ้นตามมาอะค่ะ
อา อา ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อา ๆ อืม ครับ เหรอครับ? อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อืม อ้าว เป็นอย่างนั้นไป อา ครับ อือฮึ โอ้โฮ ครับ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อืม โอ้โฮ ที่คุณแชร์มาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากเลยนะครับ คือ ก การที่คนมีอารมณ์แล้วเราไปปลอบว่าใจเย็น บางทีก็ไม่ได้ โอ้โฮ มีอย่างงี้ด้วย คือมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะ ถ้าไม่สนิทกันจริง ๆ เนี่ย คือ ส คนส่วนใหญ่เวลาที่มีคนใจร้อน เขาก็ต้องไปบอกปลอบประโลมเนาะว่าแบบ อะ ใจเย็นก่อน อะไรเงี้ย ซึ่งบางคนก็ใช้ไม่ได้ กลายเป็นว่า เราบอกใจเย็นปุ๊บ โอ้โฮ ของขึ้นอีก ร้อนกว่าเดิมอีก โอ้โฮ อันนี้ทำยังไงดีอะครับที เนี้ย แล้วเราต้องทำไงครับ อยู่เฉย ๆ เหรอครับ? หรือว่าไง?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อืม ใจเย็นก่อน ใช่ ใช่ จริง ก็ ก็ ก็ คือใช่ค่ะ อยู่เฉย ๆ เลยค่ะ ให้เขาอะ บ่นของเขาให้จบ เขาให้ เขาพูดอะ ให้เสร็จ ให้เขาเหมือน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนระบายความร้อนของเขามาให้หมดอะค่ะ พอเขาหมดเนี่ย แล้วเดี๋ยวเขาเย็นลงอะ เราค่อย ๆ เหมือนเขาเรียกว่าอะไร เหมือนค่อย ๆ แคะปัญหาของเขาออกมาว่า เมื่อกี้อะที่เล่ามามันมีตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหม เหมือนเล่าอย่างเงี้ย เหมือน เขาเรียกว่าไร เหมือนเอาเรื่องเขาอะ มาทวนให้เขาฟังว่า สิ่งที่เขาเล่าตอนที่เขาอารมณ์ร้อนเนี่ย มันเป็นแบบนี้ เราเข้าใจ เราฟังอะ ถูกไหม ถ้า ถ้าเรา ถ้าเราแบบเข้าใจผิดตรงไหนก็แก้เลย อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเหมือน เอาจริง ๆ อะ เหมือนเป็นการที่เอาเรื่องราวที่เขาเล่าตอนที่เขา จะพูดว่า ไม่มีสติก็ได้นะคะ ตอนนั้นเนี่ย มาเล่าให้เขาฟังว่า เขาเล่าอย่างเงี้ย แล้วเขาฟังเรื่องนี้แล้วอะ มันตรงกับสิ่งที่เขาเจอไหม บางครั้งอะ เพื่อนกลับบอกว่า อุ๊ย "เราพูดแบบนั้นไปเหรอ?" ก็บอกว่า "ใช่ ก็พูดอย่างงี้จริง ๆ ร คือ ถ้าอัดเสียงได้ก็อยากจะอัดเสียงเหมือนกัน" อย่างเงี้ย แต่ว่า แต่ว่า เพื่อน เพื่อนก็บอกว่า "อุ้ย ไม่รู้ ล ตัวเลยนะเนี่ย" ก็ ก็ ตัวเองพูดตอนที่อารมณ์ขึ้นนี่ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ มันเป็นเรื่องปกติ แล้วตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหม อ่า ม ปัญหาคืออะไรนะ เราค่อย ๆ มาคิดไหมว่า ลองทำอย่างงั้นยัง ลองทำอย่างงี้หรือยัง มัน พอต่างคนต่างอารมณ์เย็นลงอะค่ะ อย่าง อย่างคนที่เขามาเล่าให้เราฟังอะ คือเขาอารมณ์ร้อนอยู่แล้วแหละ พอเขาเย็นลงเนี่ย เขาก็จะค่อย ๆ คิดได้ว่า เออ เดี๋ยวลองทำแบบนั้นดีกว่า เดี๋ยวแก้ปัญหานี้แบบ แบบนี้ดีกว่า หรือจะไม่สนใจปัญหานั้นเลยก็ได้ ถ้ามันเม็น เป็นปัญหาเล็ก ๆ
เออ นึกถึง ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม อะฮะ อืม ครับ เออ อา ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อืม ครับ ก็ค่อนข้างที่จะเนาะ บางทีก็ คือเข้าใจเลยนะครับ บางคนที่แบบอารมณ์ขึ้นเนี่ย บางทีก็ลืมตัวเนาะ อย่าง ไม่ว่าจะใครหรอกครับ ตัวเราเอง อย่างเงี้ยนะ หลาย ๆ ครั้งเนี่ยบางทีก็ ล คือ เขาเรียก บางทีเขาเรียกว่า แบบภาพตัด หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะ แบบคือไปเลยทีนี้ก็แบบ โอ้โฮ ก็แล้วแต่สถานการณ์อีกว่า จะเป็นแบบไหน เป็นยังไงอะเนาะ ซึ่งอารมณ์ของคนเราบางทีก็แรง หรือว่าเบาไม่เท่ากัน อย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ? อืม แล้วอย่างเวลาเพื่อนอารมณ์ขึ้น อย่างเงี้ย คุณมีวิธีปลอบประโลมยังไงบ้างครับ?
ใช่ อืม ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อืม จริงค่ะ ค่ะ เอ่อ ถ้าพูด พูดถึงปลอบประโลมนะคะ อย่าง อย่างเคยเจอเพื่อนกรณีที่เขาบอกว่า ห้ามพูดใจเย็นน่ะ เราก็จะยืนจับมือเขานะคะ แต่เขา ให้เขาพูดไปอะ คือเราไม่ต้องพูด แต่ว่าให้เขารู้ว่า เราอะรับฟังอยู่ ให้เขาสัมผัสได้ว่า เออ มีคนอยู่รอบกายเขา แค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะ สำหรับคนนี้ กับอีกคนหนึ่งอะ ที่มี เหมือนเขาโทรมาเล่า โทรศัพท์ให้ฟัง อย่างเงี้ยค่ะ อะ อย่างงั้นน่ะค่ะ บางทีเขาโทรมาร้องไห้บ้าง หรือว่าเขา อะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบว่า อะ เล่ามาให้หมด อืม อ่า มีอะไรเล่ามาให้หมด ฟังอยู่ตรงนี้นะ คำว่า คำว่าเราอยู่ตรงนี้นะ คือสิ่งที่ปลอบประโลมเพื่อนได้ดีเลยค่ะ หรือว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่เขาเหมือนอารมณ์แบบเนี้ย เพราะเขาจะรู้สึกว่า เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
เคยเจอไหม? อา ๆ อืม ๆ อือฮึ อืม ๆ ๆ ครับ อา อือฮึ ก ครับ อืม อา อืม ครับ ก็ โอ้โฮ ก็ถือว่าเนาะ บางทีเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะช่วย ช่วยให้เขาแบบว่ารู้สึกแบบว่า เหอะ เหมือนกับไม่ได้อยู่คนเดียว อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าอาจจะรู้สึกว่า มีใครคอยรับฟังอะเนาะ คือบางทีมันก็ไม่ได้ว่า อาจจะ มัน บางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะ บางทีมันก็มีเรื่องที่ อย่างเช่น แบบ อะ ไปกินข้าวกัน อย่างงี้ ใช่ไหมครับ กับเพื่อน แล้วก็ โอ้โฮ มาระบายเรื่องงานกัน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันไหมแบบนั้น? อย่างงั้นก็คือเหมือนแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นกันเหรอ หรือว่ายังไงครับ คือ ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือเอาจริง ๆ เหมือนผลัดกันพูดดีกว่า ไม่ได้ถึงกับแลกเปลี่ยนกันหรอก คือ คือพอเราพูดไปแบบว่า อะ ที่ทำงานเราเป็นอย่างงี้นะ เพื่อนเขาก็จะพูดมาว่า "อุ๊ย! ที่ทำงานของเราก็เป็น" แล้วเราก็จะรู้สึกว่า อุ๊ย! เรามีเพื่อนแล้ว เราไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวแล้ว แล้วก็จะถามว่า "อ้าว แล้วแก้ปัญหายังไงอะ?" แล้วเขาก็บอกว่า "อุ๊ย! แก้ แก้ปัญหานี้ แก้ไม่ได้หรอก" ก็เลยบอก "โอเค แสดงว่าเราไม่ต้องหา แก้ หาทางแก้ปัญหาแล้ว เพราะฉะนั้นเรามาจัดการอารมณ์ตัวเองดีกว่า" เหมือน เหมือนมันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนนะคะ เหมือนเป็นการแชร์ความรู้สึกที่มีร่วมกันน่ะค่ะ
อา ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม ก็เหมือน ก็บางอย่างเนาะ ก็เป็นแบบว่า อะ สลับกันฟัง สลับกัน คือจริง ๆ มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้หรอก แต่ ว่า เออ ระบายมาเถอะ อะไรเงี้ย ใช่ไหมครับ? ก็ อะ ช่วยฟังแล้วกัน ช่วยเสนอแนะว่า อ๋อ อ๋อ พี่คนนี้ก็เป็นอย่างงี้แหละ เราจะไปแก้อะไรเขาได้ใช่ไหม? ก็มีวิธีในการที่รับมืออย่างงี้นะ แบบ เออ อย่างงี้ บางทีก็เดินหนีไปเลย อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม? แบบว่าคือมันแก้ไม่ได้จริง ๆ อา
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนั้น ใช่ค่ะ บางทีก็เจอในกรณีที่เราอยากจะช่วยเพื่อนนะคะ แต่ว่าเราอะช่วยไม่ได้ มันเป็นสถานการณ์ที่เหมือน ไม่รู้จะช่วยยังไงอะ อย่างเพื่อนโทรมาบ่นเรื่องสามีให้เขาฟัง อย่างเงี้ย คือ คือจะให้พูดอะ ก็คือเราอะเป็นคนนอก เราจะไปยุ่งปัญหาภายในครอบครัวไม่ได้ แล้ว แล้วพอ พอเหมือนเพื่อนเล่ามาว่า อย่างนั้นอย่างนี้ บ่นเรื่องสามีเขาอย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องลูกเขา อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาเจอแม่สามี อย่างงั้นอย่างงี้อะค่ะ ซึ่งเราไม่ได้อยู่สถานการณ์ตรงนั้นน่ะ เราจะไปตัดสินใครก็ไม่ได้ แต่หลัก ๆ เลยนะคะ สิ่งที่จะทำอะ คือเข้าข้างเพื่อน
อือฮึ อา อา ครับ อือฮึ ครับ อืม เข้าข้างเพื่อน อา ยังไงครับเข้าข้างเพื่อน? หมายถึงว่าคอยช่วยพูด คอยอะไร อย่างงี้เหรอ หรือว่าไง?
อา ใช่ค่ะ ก็คือ ใช่ ใช่ เหมือนค่อย ๆ ให้เขาเนี่ย เหมือนแบบว่า "อะไรนะ? เป็นอย่างงั้นเหรอ? แล้วมันอย่างงี้หรือเปล่า?" แล้วก็คือเหมือน เหมือนค่อย ๆ เหมือนเขาเรียกว่าอะไร เหมือนค่อย ๆ หาคีย์เวิร์ดที่เขาอะจะเล่ามากขึ้น เหมือนได้ระบายอารมณ์มากขึ้นน่ะค่ะ เพราะถ้าให้พูดเป็นสถานการณ์ครอบครัว อย่างเงี้ย ถ้าเพื่อนมาเล่าให้เราฟัง อย่างเงี้ย แสดงว่าเพื่อนรู้สึกว่า เขาอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีใครเข้าข้างเขา เพราะฉะนั้นแล้วเขามาเล่าให้เราฟังแสดงว่า เขาไว้ใจเราที่ เขา เขามั่นใจแน่นอนว่า เราอะอยู่ข้างเขา เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าข้างเพื่อนเลยค่ะ ถึงจะผิดจะถูกอะไรก็ตาม เราต้องเข้าข้างเพื่อนก่อน ฟังเพื่อนให้จบก่อน แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่ง เราอาจจะพูดว่า "อันเนี้ยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ มันเป็นปัญหาครอบครัวนะ แต่ แต่เธอเป็นเพื่อนเรา ยังไงเราก็เข้าเพื่อ เข้าข้างเพื่อนเรา ไม่ต้องห่วง ไม่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แกเหมือนแบบ" เขาเรียกว่าอะไร "เหมือน เหมือนเธอก็เป็นเพื่อนเราอยู่ดี" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ ๆ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อา อือฮึ อา อืม ๆ อืม ครับ ไม่ว่า อืม ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูก ก็ไม่เป็นไรนะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม? ก็ ก็ดูแลกันไปก่อน อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนกับว่า อ่า เราเข้าใจว่าบางที ก็ เราก็อาจจะผิดจริง ๆ แหละ แต่ว่าเราก็อยู่ข้างเขา อะไรเงี้ย ใช่ไหมครับ ว่าแบบ เออ ก็ ครั้งหน้าก็เอาใหม่ อะไรเงี้ย ใช่ไหม ก็คอยเตือนกัน หรือว่าถ้าถูกแล้วเนี่ย ก็บอกว่า ให้มั่นใจเนาะว่า เอ่อ ว่าเราทำถูก เราไม่ต้องไป คือไม่ต้องไปยอม ไม่ต้องไป อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ? ก็คือให้ยึดมั่น มันก็ช่วยให้เขาแบบสบายใจขึ้นไหมครับ อย่างงี้? เออ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เหมือนเขาบอกว่า เหมือนเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ อย่างตอนแรก ๆ ที่เพื่อนพึ่งแต่งงานน่ะค่ะ มีบางทีเขา เขาเหมือนเขายังปรับตัวในชีวิตการแต่งงานเขาไม่ได้ แล้วเขาโทรมาระบายให้ฟัง อย่างเงี้ย เรา เราเป็นคนนอก เราก็ไม่รู้จะพูดยังไง แล้วก็ เราก็ไม่ได้อยู่จุดเดียวกับเพื่อน เรายิ่งไม่เข้าใจสถานการณ์ของเพื่อนน่ะค่ะ สิ่งที่เราบอกว่า อะ ในเมื่อเรื่องมันเป็นเรื่องครอบครัวนะ ต้องคุยกันในครอบครัว อันเนี้ยเป็นเพื่อนน่ะ ยังไงเราเป็นเพื่อนเธอ ยังไงเราเข้าข้างเธออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราพูดได้ เป็นคนในครอบครัวยังไงก็พูดได้ ไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจเรื่องอะไร คุยกันเลย เพราะว่ามาคุยกับเรา มาคุยกับเพื่อน อย่างเงี้ย แล้วเราจะไปช่วยคุยยังไง คุยกันเองเลย ซึ่งเขาก็คุย แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีเลยนะคะ
อืม อืม อือฮึ อือฮึ ครับ อา อือฮึ อือ อืม ก็ถือว่า โอ้โฮ! วันนี้เรื่องเพื่อน เรื่องอะไรต่าง ๆ เนาะ มันก็ต้อง คืออาศัยความเข้าใจกันอย่างที่คุณเล่ามาเนาะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์เรื่องราวดี ๆ ครับ อา
ค่ะ ได้เลยค่ะ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
ครับ ครับ สวัสดีครับ